ああ、なるほどね。それで、あるつ、線を線引きというか、うん、目安うん、見分け、区別ができますね。
うん、そうで うん。 そうそう。 うん、そうなんですよ。だから結構ね、使ってみると面白いですよ。
うーん。 本当ですね、ちょっと、あんまり、そうですね。考えてみます。なんか、面白いですね。こんな風にこれから進化してって欲しいなとか、なんか、ちょっと、こう、逆に心配だなと感じることなど、最後にお聞かせ頂けますか？
うん。 うん。 <laughs> うん、そう。 うん。